Mmh tu sais aujourd'hui j'essaie un peu, heu, <blows air> de de m'organiser si je puis dire et en même temps j'ai un peu ce sentiment là de cette frustration je dirais. Heu, et heu, j'essaie un peu de voilà, heu, organiser ma journée, heu, de travail pour comme voir d'un côté rester concentré et aussi bien évidemment être productif et avancer en gros sur mes tâches. Heu, en gros pour contexte je suis dans le je suis un informaticien quoi dans le monde de l'informatique, heu, voilà, heu et en ce moment j'ai j'ai j'ai l'impression d'avoir un peu des difficultés. Heu, parce qu'en plus en parallèle de ça je me forme en tout cas, heu, heu, j'essaie de de de d'avancer tu sais? Je fais des s comme des certifications et des diplômes en parallèle pour voilà, heu, un peu continuer à à à augmenter, heu, en compétences, heu, pendant le durant ma carrière.
Mouais. A évoluer quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, en plus, c'est quelque chose de tout à fait, heu, légitime à notre époque, heu, de de de vouloir acquérir de nouvelles compétences. Heu, je pense que dans autant à une époque, heu, sur, heu, les anciennes générations si je puis dire, heu, ce n'était pas quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin que ce soit besoin parce que les recruteurs le demandent ou les supérieurs ou même besoin pour leur propre expérience, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est sûr que du coup ça doit te faire de grosses journées si j'entends bien ce que tu dis?
Mmh. Oui c'est ça en fait, heu, surtout en plus en ce moment on est vraiment dans la période, heu même si c'est on va dire, heu, période, heu, de fêtes et de entre guillemets «de vacances ou de repos». Heu, c'est vraiment la tu vois le dernier, heu, les derniers rush quoi, heu, de l'année et donc entre le travail où tu vois, heu bon, heu, j j'ai quand même mes week-ends. J'ai bientôt comme je te disais, heu, les vacances d'hiver qui arrivent. Bon c'est pas des vacances scolaires non plus mais, que quand même, heu, une petite trêve et hem, heu, tu il y a aussi en fait, heu, tout ce qui est un peu un on va dire examen, heu et heu, je sais pas si on peut appeler ça partiel mais, heu, de de de de ces certifications là. Tu vois il y a s il y a ce côté, heu, les 2 en même temps. Voilà.
M ouais. Ouais, je comprends et du coup ça te fait, heu, est-ce que tu tu serais en mesure de de m de me décrire une journée type? Parce que j'imagine- alors peut-être que je me trompe- mais c'est vrai que j'imagine forcément la journée, heu, au travail et du coup derrière en fin de journée, bah, le le les révisions, l'apprentissage de ces nouvelles compétences en vue des des examens à venir. Donc ça va te faire quand même, heu, de de de grosses, heu, journées. Tu sau est-ce que tu saurais me me décrire à peu près la journée type que tu vis?
Mmh Mmh. Mmh Bah, écoute, une journée type assez basique, on va dire, c'est voilà, heu, nous, on travaille du bureau, heu heu, on va dire tout ce qui a de plus normal. Donc heu, je commence pas très tôt et je finis très tard, heu, j'ai ma petite pause entre midi et deux et heu, là, on a, surtout en ce moment, on est sur des projets, heu, un peu critiques et importants. Donc, parfois, ça peut un peu déborder, mais pas pas pas pas pas tout le temps, en tout cas, c'est assez rare. Et puis, hem, e je dès que je re ist j'ai quand même un avantage, c'est que j'habite pas très, très, loin de mon travail et je rentre chez moi. Bon, je me fais une petite pause, quand même, parce qu'il faut quand même un peu souffler et j'enchaîne directement avec, hem heu, un peu de révision ou en tout cas des préparations. Donc là, il faut compter, heu, bah, je dirais 1 petite heure quand même et heu, j j je fais pas des grosses sessions parce que c'est l'objectif, c'est de faire entre guillemets, «un peu tous les jours» et d'être régulier, que de faire tout d'un coup, parce que tu retiens pas finalement. Heu, et heu, je dirais voilà, je termine un peu la journée heu heu, vers heu
Bah ça, tant mieux.
9-20:00, 20:00, plutôt, 20:00. Mais ce qui me pose plus problème finalement, c'est même pas le côté, heu, tu vois, heu, des é des études ou des examens, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt au niveau du travail où il y a un peu, hem heu, un petit, je veux dire, des petits évènements qui font que ça me perturbe un peu plus, quoi.
C'est-à-dire, les petits événements que tu évoques? Parce que déjà juste avant de de répondre à cette question, une parenthèse en tout cas, je trouve que, heu, la manière que tu as de fonctionner est plutôt positive, parce que quelque part, il y a quand même une forme de de structuration et surtout tu as compris, heu, et ça c'est pas tout le monde qui a la possibilité, parce que très souvent les gens ont la tête dans le guidon et n et n'ont pas le recul nécessaire pour se dire qu'il faut des moments à eux, des moments aussi pour se ressourcer, recapter de l'énergie pour la pour mieux la réinvestir derrière. Donc quand tu as évoqué que quand tu rentrais de ton travail et que tu avais que tu t'autorisais 1 heure de détente et que finalement, tu tu tu allais, heu, travailler sur tes révisions et t et tes examens pendant 1 heure. Tout ça, je trouve que c'est quand même positif et ça montre à quel point tu es déjà quand même du de ce point de vue-là, plutôt bien structuré et et et plutôt bien préparé, même psychologiquement. Et du coup, pour en revenir à la question, que quels sont ces événements, qui au travail, t'empêchent d'avoir cette structuration?
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Alors en fait, heu, alors, if c'est assez paradoxal, c'est que justement, heu c'est très bien, j'ai eu une promotion, heu, il y a quelques mois au travail. Et qui m'a fait passer un nouveau poste, heu, avec un peu plus de responsabilités et un peu plus on va dire, heu, tu vois? Tu as le côté, hem, encadrement, heu, de personnes, hem heu, pilotage de projets et d'administration un peu critique de certaines in infrastructures système. Et en même temps en fait je leste je je laisse, pardon, vacant un poste sur lequel j'étais pendant plusieurs années, qui est, heu, un peu plus, hem, technique, terrain, contact utilisateur, contact client, tu vois? Et donc finalement, l là, je peux pas, heu, enf en même si, heu, tout le monde est au courant, je veux dire le mon chef a communiqué dessus, on me reproche rien du tout, tout va bien. Mais parfois c'est assez difficile de me concentrer justement sur des tâches où, bah, ça demande, heu, une «erreur», entre guillemets, elle peut im impliquer, tu sais, heu, le l'interruption de service pour des, heu, je sais pas centaines d'utilisateurs ou de clients. Et en même temps, heu, tu vois, résoudre ces petites tâches là qui étaient avant, qui sont actuellement manquantes. En gros, je vais encore un peu détailler brièvement, c'est que, hem, je suis je travaille aussi en même temps, en, heu, binôme avec mon chef pour sur le recrutement. On a déjà énormément avancé, on est plus on a quasiment terminé le processus de recrutement de la nouvelle personne. Heu, mais, il faut attendre encore 1 ou 2 mois, tu connais, tu vois? Les process, heu, de recrutement, après il faut passer par la direction, après les ressources humaines et cetera. Et mais en même temps ce poste là est toujours vacant et il servirait un peu de filtre, de muraille, pour justement laisser les ingénieurs travailler. Et donc là j'ai un peu ce côté là, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai bien compris, heu Bien sûr, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, oui, oui, oui, oui. Ouais donc, heu, tu cumules. En fait, dans dans dans dans ce que je comprends de ce que tu me dis, tu cumules et c'est clair que ça doit pas être évident et que ça doit être assez, heu heu chargé comme journée et d'ailleurs à tous les niveaux. C'est-à-dire même une forme de charge mentale, parce que tu aimerais te consacrer pleinement aux nouveaux objectifs, mais vu que le poste est vacant, tu as la responsabilité quelque part de faire en sorte que la transition se fasse du mieux possible. Donc il y a plusieurs solutions peut-être, qui peuvent, heu, se présenter à toi. Déjà du point de vue psychologique, je pense que ça serait intéressant pour toi, heu, d'avoir, heu, une forme de de de recul et de lâcher prise, heu, par rapport à ça, en te disant que quelque part, c'est une situation, comme tu l'as évoqué, provisoire. Donc heureusement pour toi, c'est quelque chose qui est voué à ne pas continuer parce que ça c'est, tu sais, c'est quelque chose qui peut quelque part aussi, te, éventuellement, te libérer un peu l'esprit en disant: «Bon OK, allez, il me reste, heu, 1 mois, 2 mois, mais après, heu, c'est terminé. Donc heu, c'est c'est pas comme si c'était quelque chose que tu vais tu devais inscrire, heu, sur du long terme. Donc ça, ça peut être déjà une 1ere ré heu, une 1ere façon de de penser et d'appréhender des choses qui peut être, psychologiquement, intéressantes. Et puis d'un point de vue, peut-être, un peu plus technique et professionnel, je pense qu'il y a des choses que tu peux prioriser. Heu, est-ce que tu crois qui s i qui qu'il est possi qu'il serait possible que tu sépares déjà les, heu, tu sais, limite tu le mets sur papier, les essentiels des moins essentiels, des des choses un peu plus facultatives. Et je pense que dans les essentiels, il y aurait justement ce que tu expliquais tout à l'heure, des des décisions des et des des tâches qui ne donnent pas le droit à l'erreur.
Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Oui, exactement, non, mais c'est ce que je te disais, encore une fois, merci de de de soulever ce point-là, c'est que justement, heu, alors encore 1 fois, c'est vrai que je suis je ne suis pas en surmenage, bah, il y a pas de burn-out et je fais justement attention à gérer ça et, je je la communication au sein de l'équipe et même de la direction, elle est importante à ce niveau-là. L'objectif, c'est pas de <chuckles> de perdre, heu heu, des effectifs de <chuckles> de de de l'impor de l'informatique un à un, heu et heu, justement, heu, le le là l'o l'objectif, c'était en fait, qu'au sein de tout le département, chacun, on se divise un peu les en les tâches de l'ancien de mon ancien job. Bien évidemment, moi, j'ai vu que j'y étais, heu, je j et on n'a pas chacun les mêmes compétences, heu, il y avait quand même une partie qui était un peu plus réservée à moi vu que je la connaissais même si j'avais quand même fait, heu, j'avais justement anticipé tous ces côtés-là, heu, de rendre les choses délégables et que je sois là ou pas je veux dire, en tous cas, que je ne sois pas là
Bah, non, naturellement, non!
les- les choses quand même peuvent toujours avancer. Bien évidemment, en étant là, c'est mieux, mais heu, l'objectif, c'est pas que que dès qu'un, mmh, heu, un humain n'est plus là, bah, c'est fini, heu, c'est heu heu, c'est le c'est la fin.
Ah! Tant mieux. Non, mais justement. Mais c'est intéressant parce qu'au moins, tu as anticipé là-dessus et c'est tu parce qu'en plus c'est ce que j'allais te demander juste après, c'est-à-dire de savoir si pour les les tâches un peu moins essentielles, on va dire donc un peu plus facultatives, est-ce qu'il y aurait éventuellement la possibilité de déléguer et de les confier à quelqu'un de confiance? Donc, déjà, tu as, bah, tu as, déjà, anticipé là-dessus donc c'est plutôt très positif ça aussi, j'ai envie de dire.
Mmh. Mmh. Mmh. Oui, exactement. Et et et dans cette optique-là, justement, heu heu, c'est vrai que, heu, tu tu il y a un truc qui est intéressant, c'est que comme je te disais, on travaille pas les week-ends, heu et on n'a pas d'astreinte, en tout cas pour l'instant et et ça c'est quand même quelque chose, je trouve de positif même si le monde de l'informatique, heu, c'est quelque chose qui est, hem, assez recherché ou vu que ça fonctionne, heu, à peu près tout 7 jours sur 7. Eh ben, hem, heu, dès que j'arrive, on arrive en général le lundi matin. On arrive, tu sais, un peu après le chaos possible. Très souvent, il y a aucun problème mais dans le cas où il y a eu un problème au week-end puisqu'il y a des collègues qui eux travaillent le week-end d'autres services, d'autres départements et bah, on arrive un peu après gérer. C'est vrai que peut-être que tu as raison, je devrais finalement, heu, réserver, par exemple, toute la matinée du lundi pour heu, à ces tâches-là, heu, qui sont un peu courtes parfois et qui nécessitent un peu, heu, d'aider les les clients, les utilisateurs et finalement de me réserver, par exemple, vraiment comme ci c'était une visio, une réunion, heu, toute l'après-midi, heu, de du lundi notamment pour pouvoir un peu plus, heu, respirer et me concentrer sur ces tâches-là qui me sont affectées et pouvoir être justement productif parce que comme je te disais, hem, heu, encore une fois, on me le reproche pas. Personne me dit: «Ah, heu heu, il faut que tu tu avances» ou «Tu es en retard sur le projet». Tout le monde sait exactement la situation et comme tu l'as dit, c'est une situation, heu, tu sais, provisoire, transitoire, heu, d'ici normalement, heu, comme j'ai dit 1 mois, 2 mois, même si en à l'état de mon recrutement, il y aura quand même une petite formation à faire, il y aura un petit accompagnement, mais qui sera très bref, ce sera pas quelqu'un de novice. Donc heu
Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Provisoire? Bien sûr. Oui! bien sûr bien sûr, et en fait en fait, ce que tu disais c'est intéressant parce que c'est c'est exactement la suite logique de la priorisation de de de de ces tâches, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as réussi sur ce cette forme de tableau, de double colonne, en tout cas, à séparer l'essentiel du moins essentiel, tu peux derrière planifier et selon les priorités. Donc, c'est exactement ça, je pense, heu, l'état d'esprit que tu pourrais éventuellement adopter et qui pourrait t'être, heu heu, utile et même d'ailleurs, heu, quelque chose aussi, heu heu, d'enrichissant pour la suite parce que c'est quelque chose que tu pourrais peut-être plus tard dans ta carrière être amené à à à revivre et heu, si tu continues de gravir des échelons et cetera donc c je je pense qu'effectivement ce sont des des solutions pertinentes, heu, dans ton cas que tu peux, heu, des pistes que tu peux peut-être explorer et approfondir, ouais.
Oui, non, mais clairement, en tout cas, heu, merci beaucoup, heu, pour l'aide et et le soutien que tu m'as apporté, là, je me sens quand même beaucoup mieux et ouais, j'apprécie vraiment tes conseils que de toute façon je mettrai en application, heu, dès demain.
Mais je t'en prie avec grand plaisir!